Oye, para ti, ¿quién fue un profe que te inspiró y te acuerdas el por qué?
Sí, mira, tengo un tenía un profesor en la universidad, ya tiene, pues, unos 6 años que me gradué, pero ese profesor me tocó los 4 años de carrera. Entonces, lo veía, pues, todos los días, me daba diferentes materias. Entonces, como que lo llegué a ver en algún, pues, como más que los demás, en otro contexto, en diferentes, eh, facetas también de de nuestras vidas. Entonces, sí fue un profe que se involucraba mucho con sus alumnos. Entonces, creo que también eso hizo que llegáramos a conectar, pues, de una forma no como amigos, pero sí como con mucho más respeto y como camaradería y poder llevarnos bien.
Ajá. Ah, okey. Sí, claro. Ah, okey. Oh, qué interesante.
Y sí, y aparte también era como. En su clase, él buscaba mucho que lo comprendiéramos, que lo entendiéramos, que conectáramos con él, precisamente tener tener un buen nivel o una buena confianza para poder tener una buena relación, para poder aprender bien, para poder preguntar con confianza. Entonces, creo que que eso ayudó mucho porque, como te digo, lo vi 4 años de mi vida. Entonces, pues, 4 años suena poquito, pero, realmente, todos los días, pues, es verlo mucho, ¿no? Entonces, eh, lo vas lo vas, bueno, al menos yo lo vi de una manera en que decía de que: "¡Guau!, o sea, de si yo fuera maestra, o sea, quisiera ser así con mis alumnos". O sea, a ese nivel, como que tuvo esa influencia en mí, porque fue como un maestro que todavía recuerdo con mucho cariño hasta el día de hoy.
Sí, claro. Ajá. Sí, sí, sí es muchísimo. Sí, claro. Ah, okey. Eh, la verdad, yo siento que hay muchísimas personas que siempre recuerdan su tiempo su época. Normalmente, la universidad, eh, no me ha tocado escuchar las suficientes personas, pero lo que sí vendría siendo la primaria, la secundaria, y todo eso. Pero, ¿tú recuerdas exacto como que una anécdota en concreto que te haya pasado con él? ¿A lo mejor te dijo alguna frase que te motivó, o un gesto, o algo que te marcó? ¿Recuerdas algo que haya pasado con este antiguo profesor?
Ujú. Sí, mira, de hecho, por ejemplo, es que nuestro cariño era como que tan así con él, que era el único profesor que le celebrábamos su cumpleaños, eh, cada año. Entonces, por ejemplo, creo que tengo muy marcado, eh, justamente, el primer, eh, cumpleaños que le festejamos. Fue unos meses ya después de conocerlo. Y, pues, eh, creo que no se lo esperaba, no no le platicamos nada, obviamente, fue como que sorpresa. Y y ya al final de todo, pues, de la celebración, del pastel y que las felicidades, y tenga maestro y que no sé qué, em, ya al final, él nos dio unas palabras muy bonitas.
Ah, okey. Ajá. Okey. Sí.
Eh, este, pues, obviamente en las que nos agradecía, y nos decía que pues para él era muy especial, que sus alumnos lo viéramos de de esa forma, que él nunca había conectado como que con esa forma, como con nosotros, ¿verdad? O sea, de que alguien se preocupara, o le tuviera como que esa atención con él. Y, no sé, creo que a la a la mitad de los que estábamos ahí nos hizo llorar, y él también como que le dio mucho sen sentimiento. Entonces, como que, ya a partir de ahí, de ese momento se vio o yo sentí como que una diferencia en el que, pues sí, era como éramos como más cálidos, nos llevábamos porque aparte era muy poqui nos llevaba muy poquitos años. Entonces éramos como que, más o menos, de la edad. Entonces teníamos más confianza, podíamos platicar, ¿no? Es justamente, como por esa confianza y por esa relación, esa conexión que hicimos tan pronto con él, pues él tenía también o nosotros teníamos la confianza de poder ir con él con algún problema, con alguna situación y que él nos aconsejara, ya, a lo mejor no tanto como maestro, maestro, pero como un maestro amigo. Entonces, como diciéndote las cosas, pues bien, y guiándonos, y todo eso, pero con confianza. Ajá, exacto, con cariño, con confianza de decirnos las cosas sin, pues, a lo mejor, sin verse mal él, y sin que nosotros lo viéramos mal.
Sí. Ajá. <chuckles> Ajá. Ah, muy bien. Sí. Ujú. Con cariño. Okey.
Entonces, s pero sí, o sea, ese momento creo que todavía lo recuerdo muy bonito, es un recuerdo que que todavía, de repente, lo veo en Facebook, ah, porque lo tenemos agregado en Facebook. <laughs> Y
Ah, y te saca una sonrisa acordarte.
Sí, o sea, lo veo y digo de que guau, o sea, me acuerdo de de todo lo que vivimos juntos. Entonces, creo que es un recuerdo muy bonito, en específico, ese cumpleaños de él y sus palabras.
Sí, me imagino. Ajá, muy bien. La verdad s sí, es una historia que se escucha, la verdad, superbonita, y, más que nada, pues, en cómo influyó en ti, en, pues, en general, la verdad. Eh, ¿tú crees que realmente el haber tenido a este maestro influyó mucho en lo que, vendría siendo, la motivación y la confianza que tenías para aprender, incluso su materia, o incluso nuevas materias? A lo mejor estabas pasando por un momento, no sé, un poquito difícil en la universidad. Y como que tener o saber que tienes un profesor que te llevas bien, incluso le puedes pedir consejos y todo eso, ¿crees que te ayudó realmente en en eso en relacionado a la motivación y la confianza?
Sí. Sí, fi yo creo que sí y no nada más a mí. Creo que podría hablar por mis compañeros y y decir que todos nos sentimos igual en ese aspecto con ese maestro. Te digo, lo llevamos los 4 años de carrera, fue el maestro que en nuestra ceremonia de graduación, o sea, él nos presentó, él nos graduó, o sea, él nos despedimos. Entonces, él también trataba de buscar siempre que su materia fuera, pues, entretenida y dinámica, y, precisamente, por esa confianza, o sea, tenía más libertad de poder, a lo mejor, llevarse, entre comillas, con nosotros, de juguetear o de así, ¿verdad? O sea, de llevar algo más dinámico entre todo el salón. Y que, a fin de cuentas, o sea, yo realmente te puedo decir el día de hoy que, si me llegara a acordar, porque tiene mucho que no veo mis apuntes de las de la universidad. <laughs> Pero como que, si me llegara a ver, o sea, algo podría relacionarlo fácilmente con alguna actividad que hicimos con él.
Ajá. Ajá. Sí, claro. Ujú. <laughs> Sí, sí.
Ah, o alguna otra que pude haber hecho con otro maestro. O sea, realmente, a mí no me resuenan, eh, otras materias u otros maestros. Es casi todo es de él. Entonces, o sea, creo que eso ya dice mucho de la gran el gran impacto y la gran influencia que tuvo, o sea, en esos 4 años, ¿no? O sea, que todavía, al día de hoy, 6 años después, si me acuerdo de algo, o sea, lo relaciono con algo que él nos enseñó. Entonces, creo que sí, sí considero que fue una gran, gran influencia en para poder aprender y retenerlo, no nada más en su momento, sino, poder, eh, recordarlo después de tantos años.
Okey. Sí, claro. Sí. Ajá, muy bien, fíjate. Oye, pero pero, a final de cuentas, ¿qué qué tl qué más te enseñó parte de lo relacionado a tu materia? Me imagino que te que algunos consejos de lo que te dio, eh, te siguen sirviendo en tu día a día. Eh, ¿qué tipo de consejos te dio? ¿Recuerdas?
Ujú. Sí, mira, pues, creo que tiene mucha influencia que yo soy psicóloga, estudié psicología, entonces, él él también era psicólogo, claro. Entonces, yo creo que, pues, sí, era mucho de darnos consejos en general. Eh, no sé, a lo mejor u uno de los compañeros estaba pasando, como dices, una situación, em, específica, no sé, fuerte para ellos, pero nos daba consejos en general para todos, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los que todavía se me ha quedado muy presente, que a lo mejor no es como que la gran cosa, no es tan profundo, pero que, siempre me acuerdo, es que yo una vez le conté que a mí me daba mucho miedo como que, eh, como expandirme, como buscar más allá, o sea, que me daba miedo quedarme estanca estancada en la carrera o no poder triunfar, o tener éxito, avanzar y todo eso, ¿no? Y, entonces, me acuerdo que él me dijo como de: "¿Pero a qué le tienes miedo? O sea, si todavía no lo has hecho, no lo has intentado, o sea, cómo sabes si es fácil o no. O sea, tienes que no te no te puedes quedar trabada por por el miedo, ¿no?" O sea, y, entonces, creo que todavía es algo que lo sigo aplicando o lo sigo teniendo muy presente de que, pues pues, sí, o sea, tiene razón, o sea, eh, digo, no es al no es un consejo muy profundo, pero pero, a a fin de cuentas, o sea, fue algo que, en su momento, me sirvió para decir de que: "Pues, sí, tienes razón, no me voy a quedar de brazos cruzados por un un qué puede ser, ¿no? O sea, sino intentarlo y a ver, voy a tener éxito o voy a fracasar, pero al menos ya lo intenté y no me quedé sin intentarlo, sin probarlo, por por el miedo." Entonces, creo que eso es como que también de lo que.
Ah, muy bien. Bien. Sí, claro. Ujú. Ah, okey. Sí, claro. Exacto. Ajá. Sí. Ah, muy bien. Sí.
Lo que más le aprendí o lo que más agradecí que me pudiera, pues, como de una cierta forma, impulsar con esas palabras, porque, pues, sí las he tenido muy presente, sí las he aplicado muchas veces. Entonces, quién sabe si, a lo mejor, sin él no me hubiera dicho ese consejo, si yo hubiera tomado la decisión de de de de saltar, ¿no? O de de zambullirme en esas nuevas experiencias por primera vez. Entonces, creo que es de los más, eh, did consejos que todavía tengo muy presentes.
<laughs> Sí. Órale. Pues, la verdad es que, por lo que estoy escuchando, realmente, fue un profesor que te marcó muchísimo a ti, incluso creo que a todo el salón, me imagino que era un profesor de que a todos los trataba por igual, y, si alguien necesitaba un consejo, estaba él para todos. Y siento como que, o bueno, veo que es súper importantísimo realmente eso, porque incluso algo tan tan sencillo como es ver una persona, que la ves todos los días realmente, porque es muy normal que la mayoría de los alumnos y, pues, no sé, personas en general de que estudian, eh, tener a un mentor que te esté motivando y que te esté dando como que las herramientas para sobrevivir, pues, en esta vida, o sea, está superbién. ¿Tú qué consejo le podrías dar, a lo mejor, a algunos maestros, desde tu punto de vista, como que para ayudar a inspirar a esos estudiantes? Porque no sé si si tú ubiques porque no sé si sea una forma muy vulgar de decirlo, pero hay unos maestros que, de plano, parece que nomás le dieron la oportunidad a ese profesor y dijeron: "Ah, pues está bien", que no tienen para nada de que: "Por favor, no sigas". ¿Qué consejo le darías tú a ese tipo de profesores?
Sí. Sí. Ujú. Ah, sí. Claro. Yo creo que sí les podría decir en de intentar conectar o intentar ponerse en los pies, o en los zapatos, más bien, de de los alumnos, recordar que ellos también fueron alumnos en algún momento, y tratar de, pues sí, o sea, de de conectar, de crear una relación con ellos, no significa que van a ser compadres, o sea, de que: "Ay, ya al fin de semana nos vamos a ir de fiesta", o sea, no, pero de que un un alumno pueda tener.
Ajá. Sí, claro.
Pueda recurrir a pueda recurrir a ellos en ese momento de necesidad, ¿no? Entonces, no vas a ir con cualquier maestro, no vas a ir con cualquier persona sí no tienes la confianza para acu acudir a ellos. Entonces, creo que ese es como el principal, o sea, de tratar de de respetarlos a los alumnos, conectar con ellos y entenderlos desde la perspectiva del alumno, no tanto del maestro. Creo que sería como el el más importante, podría decir yo.
Ah, muy bien. Ajá. Sí, claro. Okey, okey. Sí, la verdad es que hay muchos profesores que, no sé s sí, incluso se les olvida de que en algún momento ellos fueron estudiantes y que hay algunas complicaciones que hasta cierto punto son comunes, y como de que incluso no te dan como que ese permiso o no te dan esa facilidad o accesibilidad, más bien, para para llevar este tipo de cosas. Sí tú pudieras hablar hoy en día con tu profesor, ¿qué le dirías? O sea, o ¿qué aspectos de la vida le dirías de que: "Sabe qué? Profesor, usted me ayudó muchísimo en esto, estoy haciendo esto y esto y esto gracias a usted, o recuerdo mucho aquellas palabras que me dijo en aquel momento". ¿Qué es lo que le dirías tú a él?
Claro. Sí, sí. Ujú. Oh, yo creo que, bueno, primero intentaría no llorar. <laughs> Y y yo sí le agradecería bastante su apoyo, principalmente, no nada más a mí, sino a todos, pero, o sea, a mí como persona y a mí como alumna, agradecerle su apoyo, que creo que lo tuvimos incondicionalmente. Y también agradecerle.
<chuckles> Sí, claro. Sí.
Eh, que siempre buscó la forma de de llegar a nosotros, de que pudiéramos nosotros absorber el material de una forma divertida, que no nos quedáramos con dudas. Y creo que eso también es esencial como maestro, el que te asegures de que tus alumnos puedan absorber lo que tú les quieres enseñar. Y le agradecería o le diría que lo admiro mucho, eh, por la persona que es, por las vibras que que da como maestro, que es muy buena persona, se ve que es buena persona en su en su vida personal, y que ah que la verdad es que estoy muy agradecida con la vida de que haya cruzado nuestros caminos porque creo que probablemente no hubiera terminado mi carrera de una forma feliz o satisfactoria si no lo hubiera tenido a él como maestro, entonces la verdad es que sí le debo le debo bastante.
Okey. Ajá. Sí. Okey, pues, la verdad, eh, me encantó muchísimo la plática. Eh, antes que nada, te quiero agradecer por haber tenido esa confianza de abrirte incluso con algunos temas que son hasta un poco personales. Y, principalmente, me quedo con, pues, de que nunca hay que subestimar el impacto que un profesor o un mentor nos puede tener en nuestra vida, porque, como te pasó a ti, a veces una sola lección puede cambiar totalmente el camino que vamos a tomar en un futuro.
Sí, claro, creo que eso es lo más lo más importante y también, como maestros, tratar de siempre dejar una huella en en nuestros alumnos. Te agradezco mucho a ti que me hayas dejado poder, eh, hablar de este tema.
No te preocupes, al contrario, nos vemos.
Gracias, nos vemos.